طب دي حاجة حلوة، يعني مش حاجة وحشة على فكرة، ده الغسيل ده يعني عند معظم الناس، شيء وحش جدًا.
طب ما هو ما بيطبّقهوش؟ <chuckles>
آه أنتِ اللي بتطبقيه! <laughs> طب ما الحلو ما بيكملش.
أنا اللي باطبّقه، هو بيلمّه من على الحبل بس. <laughs>
الحلو ما بيكملش، طيّب ماشي طب مش بي مش بيلِم لِك الغسيل في عز الحر، يعني نشاط برضو والّا مش نشاط؟
أيوه، أيوه، لأ حرام، ساعات في عز الحر، أقول له: "الجو حر خالص برّه" فيَلِم لي هو الغسيل، بيبقى جاي سخن أصلًا الغسيل، إيه؟
إيه الطيبة اللي أنتِ فيها دي؟ <laughs> إيه الطيبة دي؟ <laughs> طيب يعني مثلًا أنتم م كنتم مش حاطين مثلًا آمم، آآ، نظام كده ما بينكم أنتم الاتنين، إن أنتم تقسّموا آآ، لو هو موجود في البيت مثلًا يوم أجازة، تقسّموا الأعمال مثلًا ما بينكم أنتم الاتنين مثلًا، حد يطبخ حد ي يروّق؟
أيوه. لأ بُصّي هو أنا أهم عمل بالنسبة لي ممكن جوزي يقوم بيه، هو إنّه مثلًا يدّي الوقت ده للبنات، يدلّعهم، يلعب معاهم، يعني يشْغِلهم شويّة عنّي علشان أنا أقوم بشغل البيت، أنتِ متخيّلة اليأس اللي إحنا فيه؟
امم. آه يعني أنتِ م آه أم مصرية أصيلة، اللي هو خلّيك أنت مع الولاد مع البنات، وأنا هاقوم بشغل البيت.
<laughs> أيوه لأ، اشْغِلهُم شويّة عنّي، خلّيهم معاك لاعبهم، وأنا يا عم هاقوم بشغل البيت.
<chuckles> للدرجة دي الحالة صعبة أوى؟ <laughs>
الحالة صعبة جدًا.
طيب، قولي لي بقى، طيب لو مثلًا خطوة كده لورا، آآ في البي في بيت أهلِك قبل الجواز، كنتم أسرة كبيرة، والّا أسرة صغيّرة؟

طَب حلو، يعني كانت بتديهم برضه نصايح علشان لمّا يجيبوا الحاجة يجيبوا الحاجة كويّسة، طَب وأنتِ بقى في البيت
أيوَه، غير طبعًا، روح هات لنا السباك، كلِم لنا النجار، روح صلّح لنا كذا اطلع هات لنا كذا من فوق، طبعًا لأن هُم ال الشباب فهُم اللي يتحملوا العمل الشاق العمل الأصعب، لأ اطلع على السطح هات لنا كذا أ ابني لنا كذا فاهماني؟
إمم. آآ. إمم. آه، الأعمال اللي هي محتاجة يعني آه، يعني مش شاقّة أوي يعني، هو لمّا يطلع هو لمّا يطلع يجيب لِك حاجة من فوق دي ما فيهاش شاقّة يعني بس ماشي هنمشيها شاقّة. <laughs>
الأعمال الشاقة، بس هو إحنا كان لينا الأعمال ال ما هو لمّا يطلع للدور الخامس بتفرق يطلع للخامس، إحنا هنا في الأرضي هُم في الخامس
آه. يا نهار أبيض! لأ إذا كان كده عندِك حق، شاقّة، شاقّة فعلًا، <laughs> طيّب ال الأعمال بقى في البيت بينك وبين والدتِك كنتم بتقسموها إزاي بما إن ما فيش غيركم أنتم الاتنين ال ال اللي البيت مسؤول منكم؟
أيوه. <laughs> بُصّي بصراحة هي ماما كانت دايمًا واخدة دور الleader يعني أنا اللي أعمل وأنتِ تبقى زي بليّة كده، تساعديني مساعدة يعني مثلًًا هي اللي تطبخ، تقول لي مثلًا إيه هاتي البصل من برّه. دي المساعدة بتاعتها هاتي طماطم من التلاجة، هاتي، تقول لي هاتي ودِّي اعملي لكن إن أنا أشرِك بدور فعّال في الطبخة مثلًا أو في ال في حاجة تانية لأ، هي دايمًا تحب تبقى هي الleader هي اللي تعمل الحاجة بطريقتها وأسلوبها وأنا أساعد بس عشان ما تقومش من مكانها وكده.
حلو. آه، إمم. مساعد الشيف. إمم. أيوَه بتساعدي إن هي آه، أنتِ كأنّك مساعدة طباخ مثلًا ده ما بتغسليش المواعين؟
أيوه زي كده. آه، كنت اغسل المواعين.
آه بتشطبي المطبخ وراها.
آه.
طيّب والحاجات بقى اللي هي في البيت، الغسيل التنشير، هل كان برضه بنفس الفكرة كانت تقول لِك
لأ برضه تبقى برضه واخدة دور الleader يعني عايزة تبقى هي القائد هي اللي تغسل أنا مثلًا تبعتني أنشر خدي أنتِ أنشري.
إمم إمم. طَب أنت تفتكري مثلًا مشاركتِك لوالدتِك في الأعمال المنزلية دي خلقت ما بينكم نوع كده من الرابط، اللي هو أنتم مع بعض بتعملوا حاجات آآ، طول الوقت يعني زودت من علاقتكم قربتكوا من بعض؟
أكيد طبعًا، أكيد، يعني لمّا تبقي ملازمة مامتِك كده في معظم الوقت، لأ يعني، أنا خدت فترة عارفة بالِفّ وراها كده زي البطة الصغيّرة اللي بتلف ورا صاحبها، عارفة شايف شُفتِ الفيديو قبل كده بتاع البطة اللي بتلف ورا صاحبها؟
ال <laughs> كإنِك في ديلها.

لحظة بس، يعني هي والدتِك في البيت كانت بتقول لِك كنت كان كانت بتخليكِ قاعدة وهي بتجيب لِك المَيَّة، والّا كانت بتخليكِ تقومي تجيبي المَيَّة؟ عشان دي نقطة فلسفية مهمة.
الموضوع ما كانش في المَيَّة، يعني مع والدتي الموضوع ما كانش في المَيَّة.
أنا فاهمة. أنا باتكلّم على فكرة إن أنتِ عايزة تربّي بناتِك إن
أيوه. أمي أمي كانت دايمًا leader عايزة هي إيه، <tsk> من ناحية إن ما أطلُبش حاجة من حد. ف فخدنا فترة كدهو لحد إيه، هي تعمل كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. أنا بقى كِبرت شويّة عزيزة النفْس ما تطلُبش، أو هي من مثلًا عندها النشاط وكده، عندها سِت نشيطة، آآ بتحِب مثلًا م ت تعرف تعمل كل حاجة في نَفْس الوقت، ف فلأ ما عندهاش مثلًا احتياج للمساعدة.
هي عزيزة النَفْس. أوكي. إمم. آه. هي شايفة إن المساعدة بتتطلب لمّا الوقت مش مسؤولية.
تمام؟ آه. بتكون مثلًا آه المساعدة. إن هو مثلًا يعني حاجة من برّه ممكن أقول لمثلًا لابني، حاجة من من فوق، أقول لابني، لو مثلًا حاجة بعيدة عليّا أقول لبنتي، لكن أنا ما ما عوّدتناش ما عوّدتنيش مثلًا أدخُل المطبخ تمام؟ وتقول لي اطبُخي لنا أنتِ النهارده كذا.
إمم.
ما ما إدّيتنيش مهام كاملة، كانت دايمًا مهام مساعدة، أساعد أمي، كنت دايمًا أساعد أمي، لكن أنا أحِل مَحَل أمي
آه. أ ال إمم، لأ. يعني لحظة بس، هي الفكرة هنا إن أنتِ ما كنتيش بتتحمّلي مسؤوليّة حاجة، أنتِ دايمًا كنتِ جزء آه. كنتِ جزء من المسؤوليّة. ما هو هنا بقى، أنتِ مش شايفة إن أنتِ بتكرّري نَفْس الغلط بتاع اللي والدتِك عملته إن أنتِ مش بتطلبُي المساعدة مثلًا من جوزِك، وإن أنتِ بتكتفي بس إن هو يف ياخُد باله من البنات عقبال ما أنتِ تقومي تخلّصي كل شُغل البيت ما هو
لأ، ما حصلتش. المسؤولية كاملة لأ، يع أنا كنت ج آه، جزء من المسؤولية. ده دي بالنسبة لي أكبر مساعدة. يعني أنا لو على الشُغل أشتغل، بس آه والله. بس البنات، طيب ما هم عايزينِّي، ما هم عايزين حد معاهم.
حقيقي؟ إمم.

إمم طب أنتِ بقى أنتَ بقى دلوقتي تحبّي بعد ما أنتِ بقى قدّامِك ال الموضوع كده وبقيتِ أُم، تش تفضَّلي إن أنتِ مثلًا لمّا بناتِك تكبر برضه تقومي بنفس الدور اللي كانت
يعني ده من و ده من دلوقتي، أنا من دلوقتي من خديجة من وهي سنتين يعني بنتي اسمها خديجة، من وهي سنتين، واتعلمِت تمشي بقيت اقول لها إيه؟: "هاتي إزازة المَيَّة من التلاجة، هاتي الفوطة دي من على الكنبة، هاتي لي كذا، روحي هاتي كذا،" تقول لي: "عايزة أشرب." أقول لها: "روحي هاتي المَيَّة"
إمم. آه. إمم. ما تستنيش إن حد ي طيّب
"وأنا أسقيكِ" لأ عايزة <tsk> ما هو بُصّي في مَثل بيقول لِك إيه إن ال المرأة النشيطة تعلم ابنتها الكسل دي كانت أمي.
إمم.
تمام ف وإيه بقى طلعت من وراها إيه ال المرأة الكسولة اللي هو أنا هتعلم ابنتها النشاط. فدي سلسلة.
آه إمم. إيه ده! إيه ده يعني أنتِ أنتِ شايفة نفسِك بعد المهام اللي أنتِ كنتِ بتعمليها في بيت أهلِك وال و وشغل البيت اللي عليكِ كلّه دلوقتي في بيتِك أنتِ شايفة نفسِك
أيوَه أنا أنا طالعة أنا ط ط شايفة نفسي كسولة. شايفة نفسي كسولة لأن أمي عم علمتني أو عودتني أبقى مساعد، ما ابقاش أنا شيف ما ابقاش أنا قائد، كانت هي الleader وأنا المساعد، فأنا جايّة دلوقتي دخلت مثلًا اتجوزت بَقيت مثلًا واخدة إيه، مستنية حد يقول لي اعملي كذا.
مصنَّفة نفسِك آآ مرأة كسولة؟ طيّب طيّب كنت لسه هاسألِك. آه م مش ما عندكِي مش بتبادري مش
مست أ ما فين و يعني مع الوقت اتأقلمت إن أنا لأ لازم أنا اللي أبادر بالخطوات، أنا اللي أنا اللي أبدأ شغل البيت، أنا اللي أنا اللي أفكّر وأعمل وأروح وآجي، و كل شغل البيت بقى مسؤوليته كلّه مرّة واحدة عليَّا أنا، فلأ يعني كان بالنسبة لي إن أنا أعمل كل حاجة كده وزي ما أمي لأ يعني كان صعب فابتديت أتأقلم بقى.
آه.

آآ، تمام مُجبر أخاك لا بطل يعني أوكي، طيب لو لو عندِك بقى عزومة أو أهل جايين وأنتِ وراكِ أكتر من من حاجة مفروض تعمليها بتطلبي بقى هنا آآ، المساعدة وبتوجهيه والّا لأ؟
لأ، بصراحة ب بيساعدني آه، باطلب آه، باطلب منُّه ولو هو مش متاح باطلب من غيره، إلّا العزايم دي لإن أنا متعوّدة ييجوني اعمامي آآ، كل عيد، بييجوني وباعمل لهم عزومة كبيرة وكده لأ، فباطلب المساعدة الأول كان منُّه عشان كنت أنا هو بس قبل الأطفال، ف آآ، كان يساعدني الصراحة حرام كان يقضّي الوقت كلّه معايا يساعدني.
إمم. إمم. كوي مُم في مين تاني ممكن طَب في مين تاني ممكن يكون بتطلبي منُّه إن هو يساعدِك، غير غير جوزِك لمّا يبقى عندِك حاجة كبيرة زي
آآ، أقول لِك حماتي، حماتي يعني كانت بتساعدني جامد الصراحة، يعني ي أي أي حاجة اطلبها كانت كانت تعملها لي.
حلو أوي، طَب وهي ب ده وده خَلق ما بينكم كده رابط مُميز، وزوّد العاطفة ما بينكم؟
آه، آه. لو اقول لِك يعني أنا أيام كنت م كانت بتساعدني فيها فترة طويلة، وأيام الحَمل كان حَملي صعب خالص كانت على طول تساعدني وتُقف جنبي، كانت على طول تيجي ت تشوفني عايزة إيه في البيت وتعمله لي، كانت والله يعني معايا يمكن زي أمي وأكتر من أمي.
إمم. إمم، برافو والله لأ شكلها يعني شكلِك <laughs> محظوظة يعني وب وجودها في حياتِك آآ، مع إن المفروض إن يعني آآ، يعني م في شريحة من الناس دايمًا بتف بتفتكر إن ال إن الحماة دايمًا ت تدخُّلها ده ممكن يبقى مصدر للمشاكل.
لأ، سِت حنونة، سِت حنونة، آه والله. والله مش كلّه، يعني مش كل صوابعِك زي بعضها، مش كل الحموات زي بعضها، ما ومش كل الأمهات زي بعضها.
عندِك حق.